Eu estudei aqui em Portugal são 4 anos, né, e eu tô tô cogitando, né, em fazer um mestrado em alguma área, mas eu estudei pra OA, né, que é a Ordem dos Advogados daqui, e estou estou advogando, né, estou trabalhando no escritório mesmo como advogado, está sendo uma experiência bacana, uma experiência legal, gratificante pelo curso, né, o valor que eu
Ok. Ok. Ok. Sim, claro, mas o que eu quero dizer é que, eh eh, você foi um projeto na tua vida, se formar de em direito, que você realmente se dedicou 4 anos, mas tudo mais que você teve que sacrificar, já o o o
Sim, sim, exatamente.
eh, o DJ seria um hobby, um freelancer, tipo, o retorno econômico não é muito importante pra você quando você faz esse trabalho de como é que é o equilíbrio?
Olha, eu vou ser bem sincero contigo, né, eh, eu tive que ter uma cabeça muito boa quando eu estava na universidade, porque no meu 3º ano de universidade eu estava ganhando mais do que eu estou ganhando agora, formado há 2 anos
Ok. Ah. Então tinha um retorno financeiro, então.
Tinha um retorno financeiro incrível, num final de semana eu tirava um dinheiro muito bacana, e eu não tocava um final de semana, eu tocava toda quarta-feira, porque a quarta-feira é aca é festa acadêmica, toda sexta-feira, sábado, às vezes fazia um sunset no domingo, verão tocava segunda, terça, às vezes quarta, sabe, então
Ok. Que bom. Ok. Sim, então era era tinha um retorno, realment era o teu trabalho, e como é que é atualmente, do ponto de vista econômico? Você
era bem recorrente. Tinha. Olha, do ponto de vista econômico é apenas um hobby, é algo é um extra, bem extra mesmo, é algo que talvez um mês tenha, talvez outro mês não tenha, né, e eu não quero isso pelo dinheiro, eu quero voltar a me sentir bem tocando música, porque eu gosto de fazer isso, sabe. Eu eu eu vou ser bem sincero contigo é minha é minha paixão também, foi um hobby que eu descobri não é porque eu descobri depois que eu já estava no curso que eu não possa gostar disso também, né. E, poxa, pra mim, sabe, tem coisas que não têm preço, que eu lembro, né, eu olho pra pista, estou ali em cima, né, aí eu olho pra pista estão as pessoas curtindo, as pessoas estão conversando.
E você quer? Ok. Eu entendo. É tua paixão, né? Tua paixão. Perfeito. Aham. Correto. Sim, é algo é algo realmente excitante, eu diria que a a vida de advogado é um pouquinho mais seria monótona, no caso, não é da mesma energia, mas olha, se você teve, eh, você teve um retorno financeiro muito grande, quer dizer que não é um hobby, eh, já é um trabalho, não é, no caso, você mesmo mencionou, né.
Hum, chata, <laughs> chato, comparada com Momentâneo, né, foi momentâneo, porque, assim, no momento que eu
É, mas porque você não investiu, no caso, você você decidiu seguir mais a dar mais tempo a aos teus estudos de de direito, né, mas poderia ter, você poderia ter avançado mais, eu entendo essa, eh, esse conflito interno, você já tentou dividir antes o o tempo que você dedica ao teu trabalho de advogado e e ao desenvolvimento do do teu trabalho de DJ?
Exatamente, exatamente. É, no

É, cara. Eu sou um homem, mas não quer dizer que a gente não tenha sentimento, né. Ali a gente tenta ser frio. O dinheiro tá na mão, né, a gente pensa, até esquece. Mas, aí, eu chego em casa, eu falo: "Hum, espera. O que que eu tô fazendo?". Tá, não, a lei é isso. A gente o advogado <chuckles> o advogado, ele não é o porta voz, ali, de uma lei ou algo do tipo. Ele é o detetive de uma brecha na lei, né? A gente acha uma brecha pra salvar alguém. Isso não é legal, né?
Sim. Ai, com certeza. É. Claro. E o trabalho de viver o resultado é, porque o trabalho ele Ah, eu entendo. E o teu trabalho DJ é uma forma de escapismo, no caso, porque, aí, seria uma coisa mais pura. Qual que é a popo possibilidade de você conseguir um trabalho em outro lugar, hm, teria como você
Com certeza. Por agora? É, por agora num não é nu nu não é impossível, mas eu percebo que os outros escritórios, meus colegas, né, que se formaram também o pessoal que eu conheço, colegas que eu fiz também na área, eh
Ok.
estão trabalhando nuns escritórios muito parecidos com o que tá acontecendo. O único lugar que eu acho bacana, que era pra trabalhar com, sei lá, direito internacional que é algo que eu amo o direito da União Europeia, que eu acho muito interessante também. Eu preciso de um mestrado, mesmo eu tendo um pouco de know-how. Eu fiz esses cursos todos na na universidade, nessas matérias, eles pedem um mestrado em direito da União Europeia, um direito internacional. Daí, eu teria que voltar pra universidade pra pra pra trilhar esse rumo. E talvez esse seja uma essa seja uma uma escapatória do que eu tô passando também. E talvez num mercado de trabalho onde eu me sinta mais feliz, né. Eu possa ter uma cabeça melhor para o meu hobby, ver isso tipo que hoje em dia eu olho pra mixagem pra fa penso como realmente uma válvula de escape para o que eu tô passando, mas não vai ser
Ah, então é tipo Aham. Ok. Perfeito. Correto. Sim, eu acho que essa é a saída, mesmo, pra você. É uma válvula que escape. Porque se você já tá pensando em em em um pós-graduação no direito, é porque, realmente, o que você quer na sua vida. E e o e se você tá em tá bem infeliz no teu trabalho, pela falta de ética da das pessoas que manejam a tua oficina, é evidente que o o o DJ djísmo, <chuckles> é é aquela coisa, né. Aquela você você escapa por um mundo mais puro, mais eh, no sentido de de é, mais leve que você mesmo mas, olha, é um conflito interno e analisa bem tudo antes de tomar uma decisão final. Ok?
Aham. <laughs> Exatamente, mais leve, né? Não tem muita cobrança. Perfeito, olha, eu vou pensar nisso. Eu te agradeço de coração por todos os seus conselhos e eu vou tentar pôr em prática. Muitíssimo obrigado pelo papo.
Ok. Até mais.